Du, eine Frage, und zwar: Welche Erfahrung hat deine Prioritäten zwischen Arbeit und Leben verändert? Also gab's da spezifisch was? Kannst ja gerne mal erzählen.
Hm. Tja, da habe ich tatsächlich eine ganz spezielle, ganz prägende Erfahrung, äh, aus meiner Studentenzeit, die ich dir gerne erzählen kann.
Mhm. Mhm. Ah, gerne. Okay, aus der Studentenzeit, also jetzt nicht aus dem Berufsleben, sondern noch in der Studentenzeit.
Hm, na ja na ja, also ich habe, äh, dual studiert. Also ich bin <giggles> habe also direkt losgelegt mit Ausbildung und Studium in einem, also habe dann durchaus auch dann Vollzeit, äh, gearbeitet in der Zeit, wo andere Semesterferien hatten.
Ah, okay. <chuckles> Ja, okay. Da ach, deswegen, okay, ich ich verstehe das Szenario schon. Dann kannst du ja gerne mal erzählen von der Geschichte.
Mhm. Ja, und zwar hatte ich ähm, es gibt natürlich das normale „Curriculum“ an der Universität, w w was man eben, äh, dann studienentsp studiengangsentsprechend lernt, aber man konnte noch zusätzlich so Seminare wählen.
Genau. Ah, okay, verstanden.
Und da habe ich eins gewählt, äh, das nannte sich, äh, hm, Zeitmanagement und Motivation für Studium und Beruf.
Mhm.
Ja, und das diese Erfahrung, dieses Seminar, das war ein fünfundzwanzigstündiges Wochenendseminar, was allein schon krass ist, oder?
Ah, okay, warte, warte. 25 Stunden? Ein Wochenende, oder?
Ja. Die ja, die Dinger, die gingen freitags los. Also Freitag nach der Vorlesung, äh, 5 Stunden und dann Samstag 10, Sonntag 10 Stunden.
Okay. <laughs> Ja. Ach, krass! Okay, das ist ja wirklich das ist ja schlimmer als ein Nine-to-five dann tatsächlich. <laughs>
Ja. Ja, das das ist das ist das ist wirklich schlimm, ja. Aber das war Standard, ähm, solche Dinger noch zusätzlich zu machen.
Mhm.
Ja. Soll ich über die Inhalte erzählen von dem, äh
Ja, gerne. Aber erstmal auch, wie kam es dann erstmal, dass du das, sage ich mal, für dich genommen hast? Weil, du hast ja erzählt, du hast ja sch dual studiert. Das heißt, duales Studium ist ja schon 1. A, sehr zeitintensiv
Mhm.
und dann hast du ja noch a am Wochenende, wo ja wahrscheinlich deine einzige freie Zeit ist oder nur vielleicht fürs Lernen hast du ja noch ein Seminar belegt.
<laughs> Ja, das war nicht so ganz freiwillig. <laughs> Also, <chuckles> wi wir wir mussten diese Zusatzseminare noch belegen, äh, schön <chuckles> Ja, aber wir immerhin durften wir auswählen, aus einem aus so einem Bock an Seminaren. Und ich habe eben dieses Seminar gewählt, weil ich weil ich dachte ähm, ich dachte ich dachte, vielleicht brauche ich mehr Motivation. Vielleicht vielleicht brauche ich besseres Zeitmanagement. Vielleicht vielleicht vielleicht bin ich ja das Problem, wenn ich jetzt irgendwie nicht 70 Stunden die Woche arbeiten möchte. <chuckles>
Ah, okay, das war alles? <laughs> Okay, dann hat sich geklärt? <laughs> Okay, okay. Mhm. Ah, okay, das hat der für dich dann auch, sage ich mal dann einen sinnvollen Nutzen gehabt, oder dachtest dir auf jeden Fall, da kann man ja davon lernen.
Ja, ich dachte, wenn ich das mache, dann dann dann habe ich da richtig Bock drauf, jetzt 70 Stunden die Woche zu arbeiten. <chuckles> Aber das genau das Gegenteil kam raus. Mhm.
Okay, ja. Okay, genau, jetzt kannst du ja auch gerne erzählen. Wie um was ging es in dem Seminar? Was kam da raus? Und
<chuckles> Hm, ja, äh, der Titel war eigentlich so 'n bisschen, äh, falsch gewählt. Also ist der Titel war ja Motivation und Zeitmanagement, aber es ging eigentlich viel tiefer. Es es ging nämlich eigentlich wirklich an die an das das Selbst im psychologischen Sinne, an das an die eigentliche Kern Kernpersönlichkeit, an die eigentliche unbewusste Motivationsstruktur.
Ah, okay. Mhm. Okay.
Und zwar wurden da so Fragen gestellt. Ähm, ja, also also, es gab den Seminarleiter. Der hat immer so Fragen gestellt und uns dann Zeit gegeben, so 15 Minuten oder 1/2 Stunde, um die für uns zu beantworten.
Mhm. Ja. Okay, verstanden. Also, das war auch eher so, dass Leute das dann selber also für euch selber, dass ihr das beantwortet und dann
Genau. Wenn wenn du magst, erzähle ich gerne 'n paar Beispielfragen.
Ja, okay. Äh, ja, kannst du ja gerne mal ein paar f kannst du dich noch an die Frage erinnern, oder wie?
Ja klar. Ist ja auch mein Beruf, in is <chuckles> ist inzwischen auch mein mein Beruf, ähm.
Ja, okay, dann kannst du ja ger <chuckles> Ah, okay, krass. Das hat deinem Leben ja dann schon schon Einfluss dann auf jeden Fall ne?
Ja, ja, ja, ja. Ja, äh, ja eine Frage war zum Beispiel: „Okay, ähm, was w wa was was denkst du?" Die Fragen haben es in sich, ja, also, <chuckles> die haben es wirklich in sich. Ähm. „Was was was denkst du, wird dein letzter Wunsch auf dem Sterbebett sein? Wird das sein wird das sein, dass du, i ich wünschte, ich hätte mehr gearbeitet? Oder wird das sein, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit meiner Familie verbracht und mit meinen Freunden und mit meinen Interessen und Hobbys?"
Mhm. Ach, krass, okay. Mhm. Ja, verstanden.
Das wäre so eine Frage. Wenn man da mal da mal wirklich darüber nachdenkt, äh, dann dann geht man eigentlich morgen nicht mehr zur Arbeit. <laughs>
Okay, also Hm, oder man geht mehr zur Arbeit. <giggles>
Ja, ja, also hm. Ich äh, ja.
Ne, je nachdem, wer wer die Frage beantwortet. <giggles>
Stimmt, stimmt. Ja, Menschen sind da ganz verschieden. Ähm, ja, oder, äh, 'ne andere Frage war, okay, äh, was hat dir eigentlich in in deiner Kindheit besonders viel Freude bereitet?
Hm, mhm.
Und was mochtest du eigentlich überhaupt nicht?
Ja.
Hm, und da kann man dann so und so ganz systematisch durch sein Leben gehen und gucken: „Okay, das hat mich jetzt sehr motiviert. Äh, und da war ich sehr glücklich. Da habe ich vielleicht viel Freude gehabt, oder da habe ich 'n Wettbewerb gewonnen. Und, äh, das mochte ich jetzt überhaupt nicht als Kind, weil zum Beispiel, äh, andere mich da rumkommandiert haben oder so.“
Verstanden, ja.
Hm, ja, und in diesem Seminar, hm, war das Ergebnis eigentlich, dass man danach sehr genau wusste Bescheid wusste über sich selbst.
Okay, dass man auch für seine eigene Entscheidung auch, wie du die Prioritäten jetzt in dem Sinne setzt, Arbeit und trennst und was dir Spaß macht im Sinne so einfach.
Genau. Also zentral war eigentlich dann die Frage, okay: „Wovon will ich eigentlich mehr in meinem Leben und wovon will ich eigentlich weniger?“
Ja.
Hm, man kann sich das zum Beispiel visuell vorstellen als so 'ne Art Lebensrad, äh, ich weiß nicht, Lebensrad kennen einige. Das ist praktisch 'n Kre 'n Kreis so Kreis-Diagramm, Tortendiagramm.
Mhm. Ja.
Hm, mit so 8- acht Kuchenstückchen, so kann man sich das vorstellen, sage ich mal. Können jetzt auch 10 sein, aber nehmen wir einfach mal ach acht Kuchenstückchen. Ähm, und eines wäre jetzt beispielsweise Arbeit. Das andere wäre möglicherweise, äh, hm, Hobbys. Dann vielleicht vielleicht Familie, hm hm, Freundschaften, Finanzlage, ähm, Glaube, Sport.
Ja. Okay. Ja. Verstanden. Also man teilt das so auf, ja, in in in verschiedene Kategorien den Kuch genau.
Genau. Genau, j je nachdem, was einem wichtig ist, mhm. A aber das das de der zentrale Punkt ist, dass Arbeit eben nur ein Kuchenstück ist.
Ja. Hm, mhm.
Und, gerade wenn man sich das auch mal so aufmalt, hm, dann dann kommt einem Menschen ziemlich schnell eigentlich wird einem ziemlich schnell bewusst: „Okay, also Arbeit hat jetzt irgendwie“ „ist nur ein Kuchenstück, nimmt aber irgendwie sechzig Prozent mein 60 % meines Tages ein“ oder so, ne?
Gehen zu viel weg. Ja, genau. Also, das ist ja schon sehr auch zeitintensiv, nimmt sehr viel Zeit weg. Ich gehe mal für den meisten aus, sage ich mal, jetzt für den Otto Normalverbraucher ist es ja schon, dass die Arbeit da auf jeden Fall der das größte Stückchen von der Arb also vom Kuchen ist vom Leben, ne? Da verbringt man auch sehr viel Zeit drin.
Mhm. <chuckles> Ja. Ja, genau. Und, ähm, ja, dieses Seminar, das habe ich gemacht im Alter von 21 Jahren. Das das hat eigentlich komplett meine Prioritäten im Leben, hm, verändert.
Okay. Ach, krass. Okay, also ab da w hast du deine Prioritäten auch geändert, sage ich mal, oder es war so 'n springender Moment in dein Leben, 'n Wendepunkt?
Ja. Das war der ultimative Aha-Moment in meinem Leben. Äh, das hat m meine Selbstkenntnis oder Selbsterkenntnis von also von 10 % auf 100 % gebracht. Ich wusste an einem Wochenende so viel mehr über mich selbst als vorher in 20 Jahren.
Mhm.
Hm, einfach nur, weil jemand die richtigen Fragen gestellt hat, ne?
Ach, krass, okay, ja. Und was oder wie sah's dann aus in deinem Leben, sage ich mal, nach dem Seminar? Was hat sich dann grundlegend geändert? Weil du warst ja dann jetzt noch am Anfang des des des Lebens, ja, das ja 21, ne?
Ich habe ja. Äh, ja, das hat ja, ich war am Anfang meines Lebens, aber wie gesagt, ich war da oft oft bis 70 Stunden die Woche eingebunden. Und, ähm, hm, gerade junge Menschen, gerade in dem Alter also das das Gehirn entwickelt sich auch noch in den Jahren 20 bis 25 ganz extrem. Und, für junge Menschen ist es wichtig, dann eben viel Kontakt auch mit anderen Menschen zu haben, sich auszuprobieren und eben Lernerfahrung zu sammeln, die darüber hinausgehen, jetzt nur in irgendwelche Bücher zu s zu schauen, sage ich mal.
Mhm, ja, das stimmt auch. Ja, ja.
Also, mein Leben hat das konkret in der Hinsicht verändert, dass ich dann, ähm, deutlich Zeit und Ressourcen abgezogen habe aus Studium und Ausbildung und gesagt habe: „Ne, also ich muss unbedingt, äh, in anderen Lebensbereichen, hm, mehr Zeit und Energie investieren.“ Ja.
Reinstecken. Okay, also deine Prioritäten haben sich von Arbeit in dem Sinne, Arbeit Slash Studium mehr in das Leben reinge
Ja. Genau. Genau. Also. Ja. Also f ja, das ha äh, das ja. Also zusammengefasst, zu dem Zeitpunkt g drehte sich eigentlich 7 Tage die Woche nur um Arbeit und Studieren, nichts anderes. Und, nach diesem Seminar hab habe ich das dann eher gleichmäßig verteilen können, wenn das so Sinn macht.
geändert, ja. Ja. Mhm. Okay, und wie sah's denn aus, also der Prozess? Wie hast du damit angefangen? Du hast es jetzt in deinen Kopf, sage ich mal, umgesetzt. Okay, jetzt mehr Leben anstatt Arbeit, aber wie sah es dann auch konkret in der Praxis aus?
Mhm. Mhm. Ja. Ja, z ein Beispiel war, ähm, man hat natürlich diesen diesen diesen, wie wie sa wie sagt man denn noch, ähm, so 'n so eine so einen Regelstudienplan, den den man erfüllen erfüllen muss. Das war in meinem Fall waren das, glaube ich, äh, zu dem Zeitpunkt waren das schon mal 40 Wochenstunden, was enorm enorm enorm viel ist. Also, die meisten Unis haben viel weniger. Und dann mussten wir noch, ähm, ja, diese zusätzlichen Seminare, äh, ablegen. Hm, da gab's dann 'ne Mindestvorgabe von ich glaube 20- 20 Seminaren oder so. Kann es natürlich auch hun
Ja, genau. Mhm. Mhm. 20? Okay, 20 Seminare ist schon echt viel.
Ja, okay, aber über 4 Jahre. Ähm.
Ja, okay. Aber schon 4, 5 pro Jahr?
Ähm. Mhm, mhm. Ja, ja. Mhm. Und, ähm, und und viele haben dann eben n noch noch noch mehr gemacht als das, ne? Und ich habe aber eben gesagt: „Okay, ich mache jetzt nur noch nur noch den Pflichtteil“, wenn das deine Frage beantwortet. Also ich habe ich habe als Studium und Ausbildung und Arbeit auf das absolute Minimum zurückgefahren.
<laughs> Ah okay, krass. Ja. Okay. Minimum, okay, okay. Und danach, jetzt nach dem Studium, wie hat sich das da hingehend dann auch geändert, sage ich mal?
Mhm. Danach habe ich tatsächlich mir gezielt 'ne Teilzeitstelle gesucht, äh, 4 Tage die Woche Stelle.
Okay, du hast erst mal 'ne Teilzeit angefangen, anstatt dann Vollzeit nach dem nach dem Studium. Okay.
Mhm. Genau. Ja, und das hat für mich super gepasst und, ja, hat mich komplett zufrieden gemacht und ich habe mich dadurch viel mehr mit mir selbst, äh, und meiner Persönlichkeit im Reinen gefühlt.
Das ist voll gut, ja. Und ich sage mal so, du hast das jetzt gemacht und wie hast du denn auch direkte oder konntest du direkt Effekte spüren, sage ich mal, als du das umgesetzt hast? Warst du irgendwie glücklicher oder auch freier vom Gefühl her?
Mhm. Ja, also vorher hatte ich tatsächlich schon öfter mal, äh, so sonntags so dieses Gefühl so: „Oh Gott, ne, montags will ich da jetzt nicht schon wieder hin, ähm. So, da drehte sich dann schon, äh, am Sonntagabend oder Montagmorgen der Magen um und nachdem ich nachdem ich dann mehr im Reinen war mit mit mir selbst und meinen eigentlichen Ziel und meiner eigenen Persönlichkeit, äh, habe ich mich total innerlich gut und und frei gefühlt und, ähm, habe eigentlich voller Lebenskraft praktisch gesprudelt. Also, es hat mein Leben sehr positiv verändert bis zum heutigen Tage.
Hm. Mhm. Okay. Ah, ja. Ach krass, ja, okay. Und wie war es dann auch, sage ich mal wie hast du denn die restliche Zeit, die du jetzt in Arbeit gesteckt hattest wie hast du es in dein Leben umgesteckt?
Mhm. Ähm, ja, ich bin dann verstärkt Hobbys nachgegangen. Also, ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich Tennis viel gespielt, ähm, ich habe ange habe 'n Segelschein gemacht für für Binnengewässer und Außengewässer, war dann viel Segeln, ähm, Radgefahren, Sauna, Schwimmen, solche Sachen. Habe also viel auf viel auf Wellness gesetzt, viel Hobbys, mehr Freunde getroffen, mehr Familie getroffen. Und ja, so habe ich meine Prioritäten mehr Richtung Privatleben verlagert.
Mhm. Ja. Ja. Okay, das heißt, du konntest einfach mehr deinen Interessen, deinen Leidenschaften hinterhergehen und auch mal Sachen wieder anfangen.
Mhm. Hm. Ja, genau. Man muss natürlich aber auch 'n bisschen Abstriche machen, ne? Wenn man nur 4 Tage die Woche arbeitet, hat man natürlich auch weniger Geld. Ähm, aber kommt dann halt drauf an, ne, ob man immer das neueste und teuerste haben muss oder nicht, ne?
<giggles> Mm, mhm. Okay. War's dann aber auch so, also hast du diesen Effekt vom Geld dann auch gespürt, sage ich mal, oder war es dir auch 'n 'n Trade-Off, sage ich mal, der auch es wert, äh, war am Ende das Tages?
Äh, ja, ich habe jetzt ich habe jetzt oh Gott, ich habe jetzt jetzt seit 10 Jahren kein Auto mehr. Ähm, braucht man in der Großstadt auch nicht unbedingt, ähm
Mhm. Ne, finde ich auch.
aber ja, hängt hängt auch damit damit eben zusammen, dass ich das d d war dann schon 'n Trade-Off, ne, also da irgendwo muss man dann auch da sehen, dass man Geld spart und 'n vernünftiges Auto kostet eben auch richtig viel Geld. <chuckles>
<laughs> Ja, das stimmt auch. Und, heutzutage ist es dann immer noch dasselbe oder wie sieht‘s da aus grade?
Ja, wa am heutzutage arbeite ich auch, äh, vi ja, praktisch 4 Tage die Woche und damit fahre ich ziemlich gut. Also, meine Prioritäten, ähm haben sich eher aufgeteilt, eben auf verschiedene Lebensbereiche bis zum heutigen Tag. Und, ich fühle mich damit sehr wohl und ich arbeite auch im Bereich, äh, Coaching und v versuche jungen Menschen das auch eben
Mm, mhm. Okay, also dein du hast dann auch was für dich gefunden, dass du das dann auch den Leuten weiterbringen willst, sage ich mal, was du jetzt für dich gelernt hast und, dass sie einfach mehr auf ihr Leben achten sollen.
Ja. Ja, also Menschen dass Menschen sich mehr sich selbst ihrer eigenen Persönlichkeit bewusst werden. Hm, wenn man das kann, dann kann man einfach viel bessere Lebensentscheidungen treffen, beruflich und auch privat.
Hm, okay, okay. Und wie kam es denn, dass du jetzt das Coaching machen wolltest?
Ähm, ja, das ist eben aus dem Seminar erwachsen. Ähm, ich habe dann im Anschluss auch Wirtschaftspsychologie studiert und, ähm, habe einfach diese Coaching-Methoden dann noch weiter verfeinert auf wissenschaftlicher Basis und das hat so insgesamt meine Prioritäten eben für mich in die richtige Richtung gelenkt, falls das erst mal so 'n guten Überblick gibt.
Okay, verstanden. Okay, krass. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt und nach 'nem Tipp fragt, wie die Person das machen sollte sage ich mal, die Prioritäten zwischen Arbeit und Leben entscheiden. Was würdest du der Person mitgeben?
Mhm. Ja. Also, ich werde es jetzt nicht ganz detailliert auswalzen, aber ich würde immer den Personen raten, auf die Kindheit zu achten. Und das ist eigentlich praktisch alles, was ich dazu so sagen kann.
Ja, okay, das ist schön. Dann bedanke ich mich für das richtig interessante Gespräch und auch die, sage ich mal Insights, die du mitgegeben hast aus deinem Leben.
Ja. Ich danke dir auch fürs Zuhören. Alles Gute. Tschau.
Bis dann. Tschau.